Sì, sì, sì, interpretava a beh, "Smallville" parla di di Clark Kent, no, di Superman, sostanzialmente, e come d dall'infanzia come poi appunto lui è diventato Superman. Anche se l li ehm, Smallville è particolare perché c'è un personaggio che nei fumetti, nella storia diciamo originale non c'è, che è Lex Luthor, che sarebbe il figlio di Lionolel Lionel Luthor no, scusami, Lex Luthor c'è nei fumetti, Lionel Luthor no.
Ah-ah, sì, sì. O Guarda, non sono troppo ferrata su, ehm, supereroi, però sicuramente "Smallville" vabbè, l'ho sentita. Tra altro negli anni, ehm, 2000 e più era praticamente la classica serie di cui davano 1 puntata dopo l'ora di mhmm, subito dopo l'ora di pranzo, quindi quando tutti tornavano appunto da scuola, ed era tipo su, ehm, ehm, Canale 5, Italia 1, sì, sì, sì.
Sì, sì, sì. Italia 1, Italia 1, <chuckles> Italia 1. Allora sì, io mi ricordo guardavo prima, uhm, "Dragon Ball" perché per quanto io cioè, mi piaceva "Dragon Ball", no, magari sai, uno dice associa "Dragon Ball" ai maschietti no, anche a me piaceva, molto bello. E poi subito dopo, alle 3:00- mi ricordo ancora l'orario, talmente che ero innamorata dell'attore- <giggles> e alle 3:00 inizia
Okay. Mh-mh. Mh, giustissima. <chuckles> Tu avevi proprio il tuo cioè, il tuo spazio giornaliero ritagliato per quella serie.
Assolutamente. In estate poi invece trasmettevano più episodi, 2, 3 episodi di fila. E li guardavo tutt'il pomeriggio: ricordo che mi mettevo quest'anguria davanti, perché poi a me piace tantissimo l'anguria, ancora adesso, la mangia mangiavo tipo i boh, i chili di anguria, cioè perché poi dopo mi gonfiavo, mi ricordo che dovevo andare e venire dal bagno, per per andare in bagno, e guardavo "Smallville" per l'attore soprattutto; che io poi lo amo, ma anche per la trama, eh. La trama, comunque
<chuckles> Okay. <chuckles> Ah-ah. <chuckles> Ah-ah. Certo.